<laughs>
Und ich fand das richtig ich weiß nicht, ich konnte das nicht. Also, es tat mir dann auch leid. Also, es war vielleicht ganz also, der war ja kein schlechter Typ oder so, aber irgendwie, ich weiß nicht, also, mir war das auch nicht klar, weil auf den Bildern hat man das nicht gesehen.
Ja. Ja, ich habe das schon so oft gehabt, weil ich bin auch, ähm, ja, deutsch und dadurch 'n bisschen, ähm, größer als so, ähm, Amerikaner, ähm, oftmals, ähm, oder gl oder gleich groß, ähm, wenn ich Glück habe. <chuckles> Äh, ja, ich ich habe ich weiß das schon aus Erfahrung. Und deswegen, w wenn ich mal auf Dating Apps war, da habe ich dann immer versucht, gleich rauszufinden, ähm, von den Bildern her, äh ja, weil es ist ich finde es auch nicht, ähm, so toll, wenn dann jemand jetzt, ähm
Mhm. Ja. Wie groß ist d die eigentlich, ja.
ähm, 2 Köpfe kleiner ist.